Vamos lá. Vou te dar um exemplo, para você ver o grau <chuckles> o grau do meu problema. <laughs> Eu moro nos Estados Unidos agora, tem 1 ano.
Uhum. Tá. Vamos lá. <chuckles> Tá.
E a comida aqui é exagerada, né?
Aham, bastante. <giggles>
E eu coloquei uns pneuzinhos a mais, nesse 1 ano, tá. Aí um amigo meu, me viu e falou assim: "Nossa, você tá gordo."
Uhum.
Eu reagi na hora, eu falei: "Ah, mas eu posso emagrecer. E você que é feio?" <laughs>
Tá, entendi. <chuckles> Mas aí a gente entra em uma questão de, ali era o seu amigo e aquele negócio fala o que quer, escuta o que não quer não é? Aí assim, eu eu eu dou razão para você porque o seu problema tem conserto, da outra pessoa não, precisa falar? Não precisa falar, mas ele veio
<laughs> Então, hum, <clears throat> com mais intimidade. Viu. Voc doutora, você é um espetáculo, me deu razão. Que a minha esposa não me dá razão.
Não, mas é é é, porque assim, v ele que veio começar com isso, não tinha a menor necessidade dele falar aquilo que ele falou, não é? Então
Muito obrigado. Tocar nesse assunto né, indelicado, dos meus pneuzinhos. Uhum.
Exato, eu acho eu acho uma questão muito complicada, mesmo quando tem amizades, existem coisas que são ditas e existem coisas que não são ditas. E enfim, então é aquele famoso falo que quer escuta o que não quer, não é?
Uhum. Então, tomou na hora. Ficou bravinho. Mas também fiquei, porque isso incomoda.
Uhum.

Tão legal, tão impressionante.
Mas eu eu acho que é isso sabe, você aprender a lidar com as críticas, eh, eu volto se você tem intimidade com a pessoa e ela você não precisa chegar e falar, mas se ela te falou alguma coisa e você tem intimidade eu acho que tem que responder à altura sim, não vou, eh, questionar, vou ficar do seu lado nesse sentido. Mas eu acho que existem tanta tantos tipos de de críticas assim, né, eh, mas sempre levar para o lado construtivo e porque eu acho que assim, independente do que vai ser dito por alguém, eh, eu acho que na verdade independe do que é dito e sim como como aquilo é falado sabe, acho que se você
Muito obrigado, oh acabou ali. Não, muito bem, muito bem.
e então, é é isso também na hora de você reagir a pessoa pode vir e falar mais esbravejando para você por exemplo, de uma forma mais arrogante, ou
Ou o meu amigo feio eu poderia falar assim: "Olha, cuidado, a comida aqui é" "é grosseira.", é, falar com com jeitinho. Não não chegar, você você está gordo.
É eu acho que, é eu acho que tudo você tem exato eu acho que não tem problema você responder alguma crítica, depen o que depende é como você vai responder a isso, e aí, eh, além depois disso tudo não é assim, da resposta de vir com uma é, né, não, devolve com amor aquele ódio que chegou por exemplo, eh, mas eu acho também olhar e refletir assim, você refletir internamente com você sabe, e "ah, de fato eu posso melhorar.", obrigada pela agradece a pessoa que te te falou aquilo sabe? Eh, porque depois se eu posso melhorar por que que eu não vou querer melhorar, eu vou insistir só por conta de uma soberba? Não, está feia essa escultura eu vou melhorar então. Exato, também tem isso.
Aham. Tem crítica tem umas críticas que são Uhum. Tem tem crítica que é que é bonitinha, sabe? Tem crítica que é bonitinha. Eh, por exemplo, o meu filho, eu tenho um filho de 5 anos que fala: "Nossa papai, que barrigão". <laughs> Fala tão bonitinho. Eh, ele fala assim: "É barrigão de cerveja". Eu nem bebo, é barrigão de Mcdonald's. <laughs> Eu acho bonitinho demais, sabe? tt Mas, é uma dica, entende? Crianças falam só a verdade.
Aham. <chuckles> Aham.